Hai azzeccato il punto, e io mi ci son buttato a pesce perché non vedevo l'ora di vedere come funzionasse questa cosa qua ed è be
Erto, certo.
è proprio bello. Ehm, penso che
Quindi, comunque hai ce una certa dimestichezza anche con la recitazione, cioè, ti sei dovuto immedesimare anche a dover ricoprire dei ruoli, ecco, com'è stato?
Eh, sì. Sì, cioè, il primo nel primo corto io facevo il cacciatore di Frodo
Ah-ah.
cioè, facevo il bracconiere. Eh. E, mi ricordo che abbiamo girato alcune scene, era novembre, non era fre non era freddo freddo, ma non era neanche caldo, insomma, cioè eravamo verso lo z mhmm, intorno ai 5 o 6 gradi. E mi ricordo che, ehm, c'era tutta la troupe, c'era, uhm, il regista, c'era quel il il cameraman, c'era l'a c'era l'aiuto cameraman, c'era una ragazza che f che faceva il suono, l l'audio e io e io mi è proprio piaciuto vedere come si faceva a ri a capisci?
Sì. Mh-mh. Ah. Come si muoveva la macchina dietro a tutto il mondo del cinema, molto interessante come esperienza.
Certo. O Molto, m moltissimo. Poi questo mio amico per il primo corto che ave che ha fatto con me aveva deciso di usare una macchina da presa, che era una macchina da presa di, boh, 60 anni fa.
Ah bello, quindi c'era anche
Co con la pellicola, con la pellicola non con non di non digitale.
Un pezzo d'epoca. Mh mh.

Sicuramente, dalle tue parole si percepisce, mhmm, appunto, una certa determinazione nei confronti di questo personaggio. Quindi, ehm, appunto, uhm, ti ti stupisce, da spettatore, poi, come questo personaggio possa, ehm, determinare anche la la la svolta, no, di tutta la trama del film. Eh, un altro mh-mh, dimmi, dimmi.
Sì. Sì. Poi Poi, lei reci Dimmi. Poi, lei recita benissimo in questo film, è molto brava. Adesso non ricordo esattamente il nome dell'attrice, ma credo che sia <lip trill> eh, non mi viene in mente il nome, abbi pazienza. Però, l la sua recitazione è veramente, de molto alta, co
No, capisco. Ecco, infatti, volevo chiederti questo, visto che, ehm, appunto, sei un appassionato di cinema, ehm, cosa ti colpisce di un di un personaggio? Ehm, il modo in cui recita, in cui si muove? Cosa osservi tu quando, ehm, poi guardi un film? Visto e considerato che, ehm, te ne sei fatto, insomma, una cultura di questo mondo.
Mh. Sì. Mah, sai, dipe un film, poi, lo puoi <smacks lips> l adesso mi è venuto in mente come si chiama. Si chiama Emily Watson, ehm.
Okay. Mh, sì, sì, ne ho sentito abbastanza parlare come sì, sì, sì, è molto diff Sì, sì, sì, okay, capito.
Allora <chuckles> È mo è molto brava. E sai, dipende. Quando guardi un film, lo puoi guardare, mhmm, in tanti modi. Lo puoi guardare se ti lasci soltanto, ehm se, mhmm lasciandoti soltanto coinvolgere dalla trama e dai personaggi, quindi tu valuti le emozioni che prova il personaggio, le introietti. O, se no, il film tu lo puoi an lo puoi an ne puoi anche godere se lo ve c cioè, se lo guardi in modo un po' più tecnico, no, e cerchi di capire se se, secondo te, indipendente dalle emozioni che l che l'attore esprime, se, secondo te, ha una buona recitazione.
Mh-mh. Mh-mh. Chiaro. Certo.
Capisci? Quindi, per me, le emozioni che lei esprimeva erano emozioni coinvolgenti e molto toccanti, e poi, proprio perc
Che, comunque, in qualche modo, le le percepivi.
È certo. Dato la sua, ehm, elevata capacità attoriale, riusciva a trasmettere tutte quelle emozioni i in modo molto, molto, molto efficace.